जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से और कहीं न कहीं मुझे भी लगता है ना, बहुत से लोग जो हैं मतलब इतना फालतू का समय मतलब अपना वे वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे और लेकिन कुछ लोग जो है ना इसके मदद से जो है मतलब देखो काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। और आपने देखा होगा उनका जो है घर इसी वजह से चल रहा है कि जो है ना कंटेंट डाल दें हैं रील डाल रहे हैं। और मतलब काफ़ी लोग तो जो है ना, इसका मतलब सकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है ना, इसका भी निकालिए घंटों जो है रील मतलब हँसी-मज़ाक करते हुए ही निकाल देते हैं। तो उससे ना हमें जो है थोड़ा कुछ बहुत सी चीज़ें हैं सोशल मीडिया में सीखने के लिए भी और आपने देखा होगा बहुत से ऐसी कोडिंग वीडियोज़ आती हैं, और पढ़ाई या ऐसी रिलेटेड जितनी वीडियोज़ हैं ना हम वो भी देख सकते हैं। और आपने देखा होगा डेली मतलब जो भी चलता है मतलब देश और दुनिया में। जो है ना सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी जल्दी पता चल जाता है। अगर आप जो है ना सोशल मीडिया को जानकारी लेने के लिए और जो है ना सही चीज़ें सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप जो है अ, खाली रील देख रहे हैं और जो है घंटे समय वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, आपका क्या विचार है इस पे?
जी। हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल सही कहा। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जी। जी, बिल्कुल। हाँ। जी। जी, जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। वाह! जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा और बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताई और मुझे देखिए मुझे लगता है ना कि कई बार आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं इस पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखो अगर मान लो जैसे कभी मैं लिंक्डइन चलाता हूँ ना, तो थोड़ा इससे मेरी प्रोफ़ेशनल नेटवर्किंग हो जाती है, है ना? मैं देखता हूँ कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ ना, मतलब ऐसा हो गया है आपके साथ में तो जैसे ही लिंक्डइन खोलता हूँ कि आधे से आधे लोग तो पहले मैक्रोसॉफ्ट में ही लग रहे होते हैं, है ना? नौकरी चेंज करके बोलता है मैंने मैक्रोसॉफ् हर कोई बोलता है मैंने मैक्रोसॉफ्ट जो जॉइन कर लिया। है ना? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं तो मतलब पता चलता है कि कौन-कौन-सी जो जॉब्स हैं कौन-सी स्किल्स की डिमाँड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके अलावा यही पता चलता है ना कि आपका कौन-सा दोस्त कौन-सा सर्टिफिकेशन कर रहा है, कौन-से कितना ईयर हो गया, किसका प्रमोशन हो गया? तो ये चैरिटी ची हैं मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं और अगर आप इसके अलावा यूट्यूब पे भी देखो ना, तो भी एक तरह से उसमें आप कितनी सारी चीज़ें नई ऐसी सीख सकते हो। तो मैं भी कोशिश करता हूँ ना कि कभी भी ऐसी चीज़ देखूँ, जिससे मेरा ज्ञान बढ़े और समय बर्बाद ना हो। तो आप भी ऐसा ही करते हो क्या?
हाँ। हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। बिल्क हाँ। उमकुल हाँ। बिल्कुल।